देखिए ज़ अ, फ़िल्में जो होती हैं ना? अ, ये कहीं न कहीं सभी लोग देखना बहुत पसंद करते हैं और अ, जब भी उन्हें थोड़ा-सा अपने अ, जो दिनचर्या होती है, काम-धाम और ये सब उससे अलग हट के अगर कभी-कभी होता है कि चलो जी, कौन-सी मूवी देखें और ताकि मनोरंजन हो पाए लोगों का? तो देखिए मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अ, हमारे यहाँ अगर देखा जाए भारत में तो बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, जो आती हैं। तो अगर आपकी बात की जाए, आपका अगर अनुभव हम साझा करवाना चाहें और आपसे पूछना चाहे तो आपको बॉलीवुड और साउथ की फ़िल्मों में क्या फ़र्क सबसे ज़्यादा लगता है और आपको कौन-सी फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं?
हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हुँ। देखिए अ, सबसे बड़ा जो अंतर है और फ़र्क हम कहें जिसे, वो क्या हो जाता है ना कि कहीं न कहीं जो बॉलीवुड वाले हैं, वो हमारे अपने कल्चर से जो हमारा है, निजी है, उससे दूर होते जा रहे हैं। वो कहीं न कहीं हाँ, वो कहीं न कहीं वेस्ट को फॉलो करने के चक्कर में, हॉलीवुड को फॉलो के चक्क करने के चक्कर में, वो अपना जो उनका मूल जो है, वो उससे छूटते जा रहे हैं, वो कहीं और निकल गए हैं, कुछ और ही बना रहे हैं। है ना? जिससे बहुत ही भद्द अ, भद्दा और अजीब-सी फ़िल्में बनती हैं जो कि लोगों को पसंद भी नहीं आ नहीं आती हैं। वही मैं आपको साउथ इंडियन अ, फ़िल्मों की बात करूँ तो अ, जैसे आजकल मैं मलयालम फ़िल्में देख रहा हूँ, तो वो लोग ना जी, वो लोग अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं, और जो उनकी कहानियाँ भी होती हैं, है ना?
उ, जी। हुँ। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। उ, जी। सही कहा। क्या बात है? हुँ।
तो उनके आस-पास ही घूम रही हैं और कहीं न कहीं उनके कल्चर से बहुत जुड़ी हुई हैं। जो एक ये कहे कि जब लोग उसे देखे, तो जुड़ाव महसूस करे, वहीं बॉलीवुड की फ़िल्म देखते हैं तो कुछ अ, जुड़ाव ही महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या है, ये कहाँ से बना दिया है, दूर-दूर तक उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। जी।
जी। बिल्कुल। हुँ। सही कहा। हुँ, जी। अ, जी देखिए बिल्कुल आप अ, अगर देखा जाए तो ये बात तो है कि अगर साउथ की फिल्में देखी जाती हैं, तो वो कहीं न कहीं अपनी संस्कृति से और अ, अपनी जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं और वो सब उनकी उसमें दिखता भी है और कहानियाँ भी सच में बड़ी अ, जानदार होती हैं, खास होती हैं। अ, बॉलीवुड फ़िल्मों में ऐसा क्या आपको अंतर दिखाई दिया? अगर आप कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहें, कि किसी फ़िल्म का उदाहरण या कोई भी अपना अनुभव अगर आप साझा करना चाहें, इस अंतर को समझाने के लिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा।
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ।